Çocuk sahibi olmaya hazır olup olmadığını nasıl anlarsın?
Ya, aslında ben bunu bir noktada anladım. Eee, artık da, eee, onun üzerine çok düşünmüyorum ve bunlara, eee, 2 tane köpek sebep oldu diyebilirim. Onlar sayesinde hazır olup olmadığımı anlayabildim.
<chuckles> Nasıl? Hımm, 1 dakika şimdi 2 tane köpeğin var. Onlar sayesinde mi çocuk konusunda bir karar verebildin?
Kesinlikle.
Biraz anlatır mısın? Tam anlayamadım.
Eee, şöyle ben, eee, kız çocu hep 1 kız çocuğum olsun hayalim vardı. Eee, e, tabii ki bu kız çocuk hayali, eee, gerçekleşmesi için önce bir, eee, bir partnerinin olması gerekiyor, bir maddi seviyeye ulaşman gerekiyor falan. Ben de, eee, en azından onun yerini tutabileceğini düşündüğüm için bu onun ikamesi olarak, eee, dişi bir köpek sahiplenmeye karar verdim. Eee, ve tek başımayken sahiplendim bunu. Hani, eee, bir ebeveynlik hissiyatı en azından oluşabilecek diye, kesinlikle oluştu. Eee, o o, hani, gerçekten ben hiç çocuğum yok ama çevremdeki insanlardan da hep duyduğum şey, "Çocuktan bir farkı yok." ve, eee, dedim ki, "Ben gerçekten çocuğu çok seviyorum. Köpeği de çok seviyorum. Ben kesinlikle ebeveyn olmalıyım." diye o an karar verdim ama sonrasında işler çok farklı gitti.
Hı hı. Tabii. <snorts> Evet. Öyle mi? Yani aslında köpeği, eee, köpek almaya, köpek sahiplenmeye karar verme, eee, noktan hani çocuk sahibi olmak düşüncesi ile başlamış. O da çok ilginç gerçekten. Yani aslında kendin için bir deneme koymuşsun gibi geldi kulağa. Eee, sonrasında hani belki köpekle yaşamak, işte onun sorumluluğunu almak noktasında deneyiminden sonra belki çocuk konusunda daha ciddi düşünmeye başlayacakmışsın gibi böyle küçük bir, eee, öncül bir deneme yapmışsın gibi geldi. I hı, peki nasıl, nasıldı köpekle, eee, zaman geçirmek, ona bakımını sağlamak?
Hı hı. Evet. Gibi. Hı hı. Ya aslında çok inanılmaz bir duygu. Gerçekten, eee, köpeğim böyle hayatım hayatımdaki en değerli şeylerden bir tanesi.
Hı hı.
Ama şu anda o güne geri gitsem köpek sahiplenir miyim? Asla. Eee, çünkü ya o kadar çok seviyorum ki yani ilk aşıyı olduğu zaman, eee, ağladım çünkü dayanamadım çünkü onun acı çekmesine, hastalandığı zaman uyuyamadım. Yani, eee, şu an şeyi düşünüyorum. Annemle babam, eee, ben hastalandığımda nasıl tepkiler veriyordu? Bana çok abartı geliyordu. Eee, şu an onları kesinlikle anlıyorum. Sonra dedim ki yani bu, bu şekilde ilerleyemez. Eee, hayatıma kız arkadaşım girdi. Onun da köpeği var. Daha da beter bir hâle geldik.
<chuckles> A! Hıı, çok tatlıymış. Ya. Hı hı. <chuckles> Aslında yani ailenle empati yapman için de çok güzel bir fırsat yakalamışsın. Hani, eee, çok anlaşılır gerçekten. Çünkü yani köpekler de kediler de, eee, o kadar böyle insana eşlik eden canlılar ki çocuktan bir farkları da yok sorumluluk olarak. O yüzden söylemek istediğin şeyi çok iyi anlayabiliyorum. Peki, eee, ilk empati yapmaya başladığında hani aslında baba gibi hissetmeye başladığında diyelim, kendini babanın yerine nasıl koydun? Yani, eee, aklına böyle bir şeyler geldi mi ya da ona verdiğin tepkiler, onun verdiği karşılıklar bir anlam kazandı mı bu noktada?
Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Ya kazandı. Hatta, eee, babam böyle küçük yaşlarda, eee, aramızda biraz yaş farkı var babamla, bizimle çok oyun oynamazdı. Eee, hani ilk başlarda ilk ilk yaşlarımızda oynayabilirdik. Sonrasında babam biraz daha yaşça büyüdüğü için yaşlandığı için o azaldı. Ben şu anda köpekte köpeğimle her oyun oynadığımda şey diyorum ya keşke babam da benimle oynayabilseydi hani çünkü köpeğimin aldığı keyfi görünce köpek bile bu kadar eğleniyorsa ben ne kadar eğlenirdim diye düşünüyorum. Biraz da, eee, ö o o tarz karşılaştırmalar yapıyorum aslında.
Hı hı. Hıı. <chuckles> Anladım. Yani, çocukluğuna gidiyorsun ister istemez, eee, ama yani bir taraftan da, eee, ileride çocuk sahibi olursan, yani, o kararı verme gereği duyarsan da çocuğun olduğunda onunla daha farklı vakit geçireceğini düşündürdü bu cevabın. Yani, belki eksik kaldığını düşündüğün yanları tamamlama fırsatı bulacaksın çocuğun için. Buna nasıl bakıyorsun?
Evet. Hı hı. Tabii ki. Olabilir. Ya, eksik kaldığım yanları tabii ki, eee, yani görme ben, eee, Doğulu bir ailede büyüdüm. Doğulu bir aile, ııı, yani babam, eee, kendi çevresinden hiç şey görmemiş, evlat nasıl sevilir görmemiş aslında ve, eee, onlarda, böyle, kendi ailesinde, eee, mesela babasının yanında çocuğunu sevmek ayıpmış. Ama benim babam hiç öyle bir baba olmadı. Hep bize ekstra şefkat gösterdi. Fazladan gösterdi. Hani, onlar yapma, dedikçe üstüne daha fazlasını yaptı. Bu, bizim için çok önemli bir şeydi. Ben, babamın kendi ailesinde karşı durup, eee, bizi böyle sevmesi, hep benim için bir şeyleri öğretmiştir. Yani, bana, eee, çocuklar için yapılabilecek şeylerin en başında gerekiyorsa aileni karşına alacaksın gibi bir şey öğretti bana. Eee, ben de ondan gördüklerimin üzerine kata kata, eksik kaldığım şeyleri kata eee, yanına koya koya daha iyi bir baba olmayı tabii ki hedefliyorum ama, eee, baba olmayı istiyor muyum onu bilmiyorum hâlâ.
Hı hı. Evet. Hıı. Ne kadar güzel. Hı hı. <chuckles> Evet, o konuda şu an hâlâ deneme sürecindesin gibi geliyor anlattıklarından. Peki, mesela duygusal olarak gerçekten farklı şeyler yaşamışsın. Daha önce yaşamadığın şeyler ve köpeğine de ne kadar bağlı olduğunu anlattın. Eee, maddi olarak, peki, hani, çocuk sahibi olmadan önce yaptığın bu deneme, maddi olarak ne düşündürdü sana? Sonuçta çocukla köpek kıyaslamak pek doğru değil belki. Çocuk bu noktada çok daha fazla, eee, para harcanması gereken bir, eee, noktaya götürebiliyor ama, yani, genel olarak bir fikir sahibi olduğunu düşündüm söylediklerinden. Ne düşünüyorsun? Maddi olarak nasıldır sence?
Evet. Evet Hı hı. Tabii ki. Ya, şu an bile ben, eee, işte, en kaliteli yemeği yemiyorken, köpeğime en kaliteli mamayı alıyorum. <chuckles> Eee, işte, ben sürekli, eee, kendime kıyafet alışverişi yapmaz yapmazken çü eee, köpeğime sürekli yeni kıyafetler alıyorum. Yeni oyuncaklar alıyorum. Aslında hoşuma giden bir şey o, yani, ben istesem tabii ki de kendimi alabilirim ama, eee, onu öyle görmek, onu mutlu etmek benim daha çok hoşuma gidiyor. Ama bir yerden sonra tabii ki şeyi düşünüyorum. Ya, bu köpeğin, eee, bez masrafı yok. Mama dediğin çok da, hani, o kadar da pahalı olan bir şey değil. Okul masrafı yok. O yok bu yok. O bile zorluyor. Çocuk olduğu zaman maddi olarak, eee, gerçekten ne kadar zorlanabileceğimi, eee, kız arkadaşımla beraber oturup oturup defalarca konuştuk. Hani, ikimiz de çocukları çok seviyoruz. Kendisi de, kız arkadaşım da, eee, öğretmen ve yıllarca çocuklarla beraber çalışmış. Eee, ikimiz de çok istiyoruz. Ama, eee, sadece maddi boyut değil, asıl bizi zorlayacak kısım duygusal boyut. Çünkü ikimiz de inanılmaz duygusalız bu konuda.
<chuckles> Hı hı. Evet. Hıı. Hı hı. Evet. Peki duygusal boyutun yanında seni zorlayabileceğini düşündüğün başka konular var mı? Mesela, eee, kaliteli zaman geçirme ihtiyacı, çocukla ya da senin de dediğin gibi ilgilenebilmek, onu aslında hayata hazırlamak. Ya, bu konular da gözünde büyüyor mu? Sonuçta köpeğe eğitim vermek bir noktada, eee, kuralları olan, eee, çok, böyle, tekrarla yapılabilecek bir şey, başarılabilecek bir şey, bir şekilde. Ama yine köpeğin de tabii karakterini et karakterinin etkisiyle farklı bir noktaya evrilebiliyor. Ama çocuk biraz daha farklı, daha sorumluluğu yüksek bir boyut. Yani, ne düşünüyorsun bu konuda?
Hı hı. Evet. Hı hı. Tabii ki. Ya, tabii ki ben, eee, kız arkadaşımla tanışana kadar, eee, bazı şeyleri bilmiyordum. Mesela, i çocuklarda 2 yaş krizi diye bir durum var. Ya, 2 yaşta neyin krizi ya, hani, "Onunla mı uğraşacağım ben!" moduna girdim bir yerden sonra. Çünkü, eee, yeni nesilde maalesef benim, hani, bu pedagojik eğitimlerden sonra, eee, çocuk bakımı, çocuk yetiştirmek çok daha zor hâle geldi. Eee, herkes farklı bir şey söylüyor. "Çocukla o yapılmaz, çocukla bu yapılmaz, çocuk bir bireydir, çocuk şudur, ço" Eee, çocuk çocuktur. Benim gözümde çocuk çocuktur ve çocuk gibi davranılmalı, bu kadar. Eee, ekstra bir, eee, b tabii ki kötü davranmak, eee, pedagojik açıdan, eee, bir şey bilmene gerek yok yani. Tabii ki kötü davranmayacaksın çocuğa, eee, şımartmayacaksın. Ya, klasik ben, annem, babam beni nasıl büyüttüyse gayet de güzel yetiştirdiler. Ben de öyle yetiştiririm diye düşünüyorum ama her şey artık çok zor.
Hıı. <chuckles> A, çok haklısın. Hı hı. Hı hı. Doğru. Bir de, yani, eee, senin çocukluğunda belki doğru kabul ed kabul edilen şeyler şu anda pek doğru kabul edilmeyebiliyor. Sürekli değişiyor, eee, doğru bildiğin şeyler bir anda yanlış oluyor ve bu da aslında, ya, duygusal insanlar için biraz yük de oluşturabilecek gibi. Çünkü en iyi şekilde ona bakmaya çalışırken bir anda yaptığın şeylerin doğru olmadığını ve ona bir şekilde belki zarar vereceğini keşfediyorsun. Ya, böyle bir duygu da sana zor gelir miydi?
Evet. Hı hı. Kesinlikle. Kesinlikle zor gelir. Yani ben bunun, eee, altından çok kalkabileceğimi düşünmüyorum zaten. Eee, köpek konusunda da zaten tecrübe oldu dememin sebebi, eee, duygusal olarak kendimi test etmiş oldum. Eee, ya maalesef kız arkadaşımın köpeği 12 yaşında ve zaman zaman sağlık problemleri yaşıyor. Eee, ben 2 haftada 5-6 kilo verdim. Günde sadece 2 saat uyuyabildim. Zaman zaman, eee, daha rat rahat nefes alabilmesi için bahçede köpekle beraber uyudum. Hani, o so çok soğuk olmasına rağmen yani bir köpek, eee, belki insanlar dışarıdan bakınca "Eğer köpek için bunlar yapılır mı?" diyor ama, eee, o bizim çocuğumuz sonuçta. Biz onu onun yerine koyuyoruz ve fedakârlık yapabiliyoruz. Ama tabii ki bir insan bebek olduğu zaman o o hissiyat daha farklı olacak ve ben hayatımdan çok çok fazla vermek zorunda, çok çok çalmak zorunda kalacağım. Buna da hazır hissetmiyorum.
Hı hı. Hımm. A, öyle mi? Hı hı. Evet. Tabii ki. Hı hı. Anladım. Peki, partnerinle bu konuda konuşurken, eee, nelerin üzerinden geçtiniz? Yani, ımm, birlikte belki de daha farklı bir boyutta değerlendirmeniz de mümkün olabilir. Sonuçta, eee, köpek bir taraftan da çok ko konuşabilen, derdini anlatan bir canlı değil. Hem kız arkadaşının da evet, kız arkadaşının da bir, eee, öğretmenlik deneyimi olması çocukları da iyi anladığını, belki onlarla daha, eee, farklı iletişim kurabilme yeteneği olduğunu da gösteriyor. Yani, ikiniz birlikte bir takım olarak peki, eee, çocuk sahibi olmayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Hı hı. Evet, maalesef. Evet. Ya, kız arkadaşım çok istiyor zaten. Eee, o daha sıcak tarafta. Ben de çok istiyorum. Ama, hani, ben sadece şu an zamanının olduğunu düşünmüyorum. En azından birkaç seneye daha ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Biz çünkü bunları tartışırken, eee, duygusal boyutunu, maddi boyutunu, eee, ona sağlayabileceğimiz geleceği, yaşadığımız ülkede mutlu olacak mı? Eee, biz Bulgaristan'da yaşıyoruz. Çocuk doğduğu zaman biz Türkçe konuşuyoruz. Eee, çocuk Bulgarca öğrenmek zorunda. Eee, İngilizce öğrenmesi gerekiyor. Hani, çocuk için zor olacak mı bu ortam? Her şeyi değerlendirmemiz gerekiyor. O yüzden çok fazla kriter var bu, eee, kararı verebilmek için.
Hı hı. Hıı. Hı hı. Doğru. Anladım. Peki, bunun yanında belki arkadaşlarından da görmüşsündür, etrafında çocuk sahibi olanlar varsa. Eee, özellikle mesela çocuk doğumundan itibaren, böyle, birikim yapmaya başlayan aileler olabiliyor, bankada ya da başka şekillerde. Eee, mesela bunları yapmak gerektiğini düşünüyor musun sen de, nasıl bakarsın? Çocuğun geleceğine yatırım yapmak anlamında, eğer böyle bir karar vermiş olsaydın.
Hı hı. Evet. Kesinlikle. Kesinlikle yapılmalı. Eee, yani, ben tabii ki belli bir yaşa kadar, eee, bakımıyla yükümlüyüm. Bakımına, eee, bakımını yapmak zorundayım. Harçlığını, her şeyini, eee, ama bu sadece harçlık verdin, kıyafet aldınla değil, ona bir gelecek inşa etmem gerekiyor. E, çocuk da 18 yaşına kadar, eee, bu şekilde, eee, bir şekilde para kazanamayacağı için, eee, onun yerine bu şeyi benim yapmam gerekiyor. Onun, belki onun için bir, eee, emeklilik hesabı oluşturmak, bireysel emeklilik hesabı oluşturmak. Belki bir kasada onun için para biriktirmek, altın biriktirmek, eee, en azından belli bir yaşından sonra, eee, ayakta durabilmesi için ona bir, eee, geleceğini kurabilmesi için bir şey verebilmek lazım. Kesinlikle yapılması lazım bu birikimin.
Doğru. Hı hı. Anladım. Peki, eee, zaman konusunu bir de sormak istiyorum. Çünkü kadınla erkek için zaman konusu biraz daha farklı akabiliyor. Eee, kadınların biyolojik yaşı ve erkeklerin hani çocuk sahibi olma yaşı çok farklı. Biliyorsun. Eee, bu durumda mesela, eee, kadının sence, eee, çocuk isteme konusundaki, eee, kararlılığı, eee, bunu buna sahip olmanızı sağlar mı? Yani çocuk sahibi olma kararında kadının rolü daha mı belirleyici sence?
Tabii. Evet. Evet. Eee, yani bir kere erkeğin rolü daha, eee, belirleyeceği olan tarafta da değil asla çünkü, eee, kadın istemediği sürece, eee, o kadın vücudunda büyüyen bir şey sonuçta, eee, olması mümkün değil. Ama, eee, erkek daha ikna edilebilir konumda bence. Eee, ama işte biz de otuzlu yaşlarımızdayız kız arkadaşımla. Iıı, fark ediyorum yani biyolojik saat çalışıyor. Bir yerden sonra o biyolojik saat, eee, evlilik, çocuk için, eee, daha da istekli oluyor. Ama erkeklerde de farklı olduğunu söyledim. Erkeklerde de aslında, eee, bu şeyler evlilik de çocuk da, eee, biyolojik saatle değil de maddi saatle ilerliyor maddi olarak hazırlandığı zaman. Yani ben o güce sahibim dediğin zaman yapılabilen şeyler bunlar. Eee, biz de hani kız arkadaşımın biyolojik saati kaçmadan benim de, eee, maddi gücüm, eee, buluşunca. İkisi bir araya denk gelince her şeyi yapacağımıza inanıyoruz.
Hı hı. <chuckles> Doğ Hı hı. Evet. Hı. Anladım. <chuckles> Anladım. Bir de şeyi merak ediyorum. Sence çocuk sahibi olmak konusunda aile baskısı ya da toplum baskısı ne kadar etkili?
Hı hı. Ya, önceden çok etkilidir. Eee, kesinlikle, yani, benim çevremde, eee, annemin anlattıkları özellikle, eee, yani, çok fazla baskı yapılıyormuş. "Çocuk yap, çocuk yap, çocuk yap." Ve, eee, şu anda aslında bu bunu sormak ayıp. Yani, "Neden çocuk yapmıyorsunuz?" demek artık ayıp ayıp olacak bir konuma geldi ki öyle olması gerekiyor zaten. Eee, b çocuk yapamıyor olabilir insanlar. Eee, istemiyor olabilirler. Maddi durumları yetmiyor olabilir. Eee, her şey olabilir, yani. Bu soruyu sormak, bu baskıyı yapmak çok yanlış. Ama, eee, maalesef Türk toplumunda aileler bu baskıyı yapıyor ve etkili de oluyorlar.
Hı hı. Evet. <chuckles> Evet, çok haklısın. Hatta, yani, artık, eee, nüfus, eee, yaşının, eee, bayağı düşmesi sebebiyle de, eee, bu konuda, böyle, devlet politikaları da geliştirilmeye başlandı. Genel olarak diğer ülkelerde de aslında, hani, kadınlar üzerindeki baskı da bir şekilde artıyor gerçekten. Emm, yani, bir de şeyi sormak istiyorum. Kariyer açısından sence kadın ve erkeğin çocuk sahibi olmasının, eee, önündeki etkenler nelerdir? Ya, kadınlar için sence daha mı zor bu durum? Sonuçta kariyerleri bir noktada duruyor.
Evet. Hı hı Kesinlikle. Çok zor. Hatta Türkiye'de, eee, kadınları işe alırken yakında, birkaç sene içerisinde "Çocuk yapmayı planlıyor musun?" gibi saçma sapan bir soru soruluyor. Çünkü o hamilelik döneminde onu, eee, onun yerine başkası bulunması gerekecek gibi bir sürü şey var ve insanlar bunu düşünerek hareket ediyor ve kadının kariyeri etkileniyor maalesef.
Evet, ne yazık ki. Anladım. Evet, gerçekten çok acı bir nokta. Çok kişisel bir soru. Eee, sen de bütün detaylarıyla aslında çocuk sahibi olmaya hazır olup olmadığını açıkladın. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu benim için.
Hı hı. Ben de teşekkür ederim. Yani, bunları konuşurken tekrardan değerlendirme fırsatı buldum. Çok keyif aldım. Görüşmek üzere.
<chuckles> Görüşmek üzere. Hoşça kal.